Sí, se se sa sa sabiendo, mira, lo que está en tus manos hay que hacerlo, conforme a a tus fuerzas y e te te a tu entendimiento hay que hacerlo, lo que no depende de ti, pues tienes que soltarlo, o sea, porque yo ahora sí sí te te soy honesto que que llegué a ser muy aprehensivo de que: "¡Híjuela!, falta aquello", pero eso que falta, este, requiere que Fulanito le dé el visto bueno o que Fulanito haga tal o cual cosa, entonces, este, a veces y me me presiona y y y
Ujú. Exacto. Me imagino que te quedabas ahí en, eh, o sea, tu presente se quedaba en en tu trabajo, ¿no?, y ya no disfrutabas del estar con tu familia, o hacer otras actividades.
y me estresaba, sí. Mira, y y y y permíteme hacerte una confesión, ¿eh?, eh, ahorita que te que que que que te que t que te pongo, eh, muy equilibrado, mu mu muy, todo muy perfecto, no siempre fue así, como te decía, eh, yo por muchos años, eh, viví pensando mucho en el futuro y a y anclado en el pasado, y no disfrutaba el presente, y y y eso me generó mucho estrés, mucha ansiedad, y y y y la verdad, no, no, ahora sí que no tenía equilibrio.
A ver. Okey, y y Ujú. Es que uno te te yo creo que cuando vives en el pasado, te generas una etapa de nostalgia e inclusive siento que podrías llegar hasta la depresión, ¿no?, de de no estar en esa época de lo que ya no es, que ya no será, y por otro lado, si vives en el futuro, siento que es una ansiedad terrible de no saber qué va a pasar cuando todavía ni estás ahí, te estás imaginando escenarios, exacto, oye y sí, pues, me imagino debe ser difícil, pero, por ejemplo, ma mencionabas, ¿no?, pues claro, no todo es perfecto, ¿cómo manejas ahora estas expectativas que tienes, pues, ahora de de con la pareja, con tus hijos, o o con el mismo trabajo?, cuando ya de plano chocan con todos tus límites, que dices: "Ya no puedo", y y tienes que, de alguna manera, frenarlos.
Sí, totalmente, total. Sí. Sí. Así es, y t y te creas 1000 escenarios, ¿eh?, te creas 1000 escenarios ahí. Entonces dime.

Así es, y ese trajín lo tuve por por muchos años donde donde tú dependías, pues, tu tiempo estaba también de tu jefe: “Oye, necesito que mañana te vayas a a a a equis. ¿Sabes qué? Ah, pasó algo en equis ciudad. Te vas a ir, ya lo vi, ya ya ya se autorizaron los viáticos y mañana te vas. Hazte de cuenta, porque tienes que irte". Entonces, ¡ah, la t
Claro. Me Claro. No, y que todo estaba como que muy de de fechas y horarios y demás, y y, pues, me imagino que no tenías este tiempo para ti. Oye, y por ejemplo, ahora que eres, pues, independiente, ¿no?, que tú decides prácticamente tus tiempos, eh, ¿qué rituales o o qué rutinas te ayudan a marcar el final de una jornada laboral de tu día a día? Por ejemplo, no sé, se me ocurre dar un paseo, eh, la cena con la familia, reflexión también contigo mismo, ¿qué haces?
Fíjate que le le convino, e e eh, ha ha habido por por por a algunos momentos, e eh, salir a caminar, ir a a caminar y platicar y, a veces a veces, con con una de mis hijas, a veces con mi esposa o a veces a veces solo, ahí, o o también, este, como te digo, se ahora sí, literalmente apagar la computadora. Ya se a a a hasta aquí llegamos, la n la apago, eh, ya no entro a a a correos, este, laborales, no los reviso, más allá de que pueda estar en mi teléfono viendo una a a alguna cosa o, a veces, como dicen coloquialmente, scrolleando, de repente, nada más para, a ver qué hay aquí nomás, para y, sí, nomás ahí de de entretenimiento y me doy mis 15 20 minutos, a veces, de de ver lo que lo que pueda ver ahí. Y
Ujú. Okey. Claro. Sí. A ver qué hay. Como de ocio, ¿no?, me imagino, o sea, como en esas aplicaciones, ¿no?, de Instagram, YouTube y, esas, TikTok. Sí.
Así es, de sí, ese ese ese es s, sí, eh, ah, um, mm mm, TikTok y así, ah, vamos a ver qué qué qué hay ahí, ¿no?, y y y ya después eh, pero, e ese ritual, este, por las noches, te digo. Y y ya, pues, la cena sí, también con la familia, ahí e estamos, como te digo, a veces ahí, ayudando a las niñas a la a las tareas, también hay que pre preparar este: “Oye, alístense”, charla con mi esposa, platicamos de temas ahí de, este: “¿Cómo fue tu día? ¿Qué hay?”, lo que hay que hacer.
Que hay, claro. Ujú. O sea, eso es un ritual diario prácticamente, ¿no?
Fí fíjate fíjate que sí, a ahora que lo dices, eh eh eh, a lo mejor se dio de manera natural, a lo mejor no fue algo que vamos a hacerlo intencional, que son buenas cosas hacerlo in de manera intencional, pero pero e e ese ritual con, p s s se ha dado ahora sí que de manera natural. Eso sí es lo que yo hago intencionalmente, lo que te dije al momento de levantarme, el agradecimiento y también al momento de de acostarme, pues, de agradecer por por lo bueno, lo que trajo el día y lo que se lo que se hizo, ¿no? Y es y es bus
Ujú. Claro. Y lo que no, que dejarlo, y y y pues, ahora sí que que que fluya y dejarlo para ya olvidarlo, ¿no?